<chuckles> Ja, ich merke das immer, wenn ich länger irgendwo gewesen bin und dann bin ich im nächsten Land und dann <snorts> sage ich da zum Beispiel spreche ich da zum Beispiel, aus Versehen die Sprache von dem anderen Land als Begrüßung. <laughs>
Ah. Okay. <laughs> Okay. So, ja, vergisst du dann deine eigene Sprache oder?
Ja. Äh, kannst du's noch mal wiederholen?
Ähm, vergisst du dann deine eigene Sprache oder
Ach so. Hm, ja doch, ich glaube, je länger ich da bin, desto mehr merke ich wirklich, dass so einige Konzepte sich auch in der Sprache in meinem Begriff äh, in mein Gehirn eingebrannt haben. Also, dann ist 'n Eis kein Eis mehr, sondern Gelato. Ja. <laughs> Genau.
Ja, vermischst du das vielleicht? Mhm. Ja. Also, dass t äh, ich glaube, das ist ja so 'ne unter also, das vermischt sich dann so unterbewusst, oder? Vielleicht, so 'n bisschen.
Mhm. Ja, ich glaube schon, wenn man das so tagtäglich hört und benutzt, also wenn man jetzt jeden Tag zum Beispiel Eis essen würde und da einmal Gelato bestellt. 30 Tage lang, dann glaube ich wahrscheinlich schon, dass sich das vielleicht auch so 'n bisschen anders assoziiert. Ja, dass sich das sprachlich so anders, genau <chuckles> assoziiert wahrscheinlich.
Ja. <chuckles> Sprachlich meinte ich jetzt <laughs> also. Äh, okay. Ja. Okay, ja.
Mhm.
Ähm Gab's so Momente, wo du sagen konntest: Woah, jetzt hast du dich da oder we hast jemand neu so 'ne neue Kultur, äh, kennengelernt? So, dass es für dich passt, dass du klarkommst mit der Kultur oder oder hast du dir da manchmal gedacht so: „Mhm, na, da komme ich jetzt nicht so“ oder: „Das finde ich jetzt“ ja oder: „Die passt mir nicht, die Kultur“ oder, ja: „Es pa passt nur passt nicht so in mein Weltbild rein.“ Gab's da sowas in deinem Leben, wo du mal so 'ne Erfahrung gemacht hast oder
Mhm. Mhm.

Ist ja schon 'n bisschen länger dann auch, ne, da kann man sich schon vorstellen, dass man da so immersiert. <chuckles>
Ist schon 'n bisschen länger her. Ja, ja, genau. Ja, und tatsächlich, ähm ja. Ne, also, äh, wenn's nach mir gehen würde, gerne in, äh, würde ich auch in 'n, äh, Land oder 'ne Insel gehen, wo es 'n bisschen chilliger zugeht, <laughs> nicht so nicht so wie 'n, äh, ja, ähm, Wohnort. <laughs>
Mhm. Ja. Vielleicht, ja. Oder vielleicht noch, hm, die die Kanaren oder so noch mal entspannter, wenn es noch mal weiter dann südlich ist oder mhm, ich weiß nicht
Äh, ja, äh, ähm, w genau, und nicht überfüllt, <laughs> so.
Mhm. Ja, vielleicht sind es auch dann Dinge, an die man sich gar nicht so anpasst oder anpassen will, ne, wie's jetzt bei mir auch in Italien war, dass ich voll viele Sachen auch schön fand, aber ich persönlich für mich einfach auch 'n paar Dinge, wo ich mir auch dachte, auf Dauer weiß ich jetzt nicht, <chuckles> ob ich da wohnen könnte, weil ich dann doch so mhm.
Mhm. Hm. Ja, dann bist du auch nicht so unbedingt, äh, so, Städte äh, Besucher oder, äh, b kommt es bei dir auch, äh, vor, dass du's machst, so?
Mhm, also am liebsten so kleinere Städte bis mittelgroße, nicht so ganz große, also nicht die Hauptstädte, und eher deswegen mag ich auch eigentlich Inseln so gerne und so ganz große Städte wie jetzt Sevilla oder so, die fand ich dann auch immer 'n bisschen
Mhm. Ah, okay. Äh, ja, also Überforderung pur bei mir, äh, Tinnitus.
Ja, voll. Ja, genau, das muss man, glaube ich, mögen, um sich da dann auch ja, um sich da dann auch wirklich an das einige lieben das ja, dass die so nach Barcelona dann wohnen und die lieben dieses Treiben und die ganzen Möglichkeiten dort, aber ich weiß nicht, ob ich mich daran anpassen könnte, um ehrlich zu sein.
<chuckles> Ja, wie gesagt, ja. Mhm. Ja, ja. Mhm. Mhm. Okay, es ist ja mal jetzt so, höre ich, dass du so 'n bisschen da so der Genießer bist <chuckles> in den kleineren Örtchen und, äh, dich da gerne, äh, schon auch an die, äh, K äh, entsch also Kultur anpasst, aber halt, äh, nur so in Maßen, äh, und so wie du halt, äh, möchtest und auch nicht so zu dieses, äh
<snorts> Ja. Mhm. Mhm.
stressige <chuckles> an an ne, so, ne, äh, anpassen, ja. Bewahrst dir da quasi noch was
Ja, das ist 'n guter Punkt. Ich glaube, man merkt das auch so, wenn man

Das Auto, ist Gott sei Dank noch gerollt und ich konnte auch bis zum nächsten Parkplatz noch so in Schrittgeschwindigkeit fahren. Aber, was da abgelaufen ist, also, mit diesen, ähm, Autofahrern, also, das war dann nicht mehr so freundlich, ähm, von diesen, äh, ja, äh da fand ich, äh, war mir das, äh, ja da fand ich diese Kultur, ja, erstmal zu temperament und, äh, schon fast zu frech. Ähm, ja, also, das war dann nicht mehr so schön, <laughs> muss ich sagen noch.
Mhm. Mhm. <snorts> Zu temperamentvoll. <chuckles> Mhm, ja, das gibt's. Ja, hast du wahrscheinlich auch so Situationen, die in allen Ländern da wo es wahrscheinlich wenige <chuckles> Leute irgendwie gibt, die ruhig bleiben, aber, ne, kann es mir gut vorstellen, ja.
Ja, äh, echt, wenn man s da vielleicht auch 'n bisschen Hilfe erwartet hätte oder so, ne, äh, o oder wo man, äh, in der Situation vielleicht mehr Hilfe erwarten hätte können, äh, ja
Mhm. Ja, es kann dann schon manchmal auch ganz schön schockierend sein, so ne, <chuckles> das muss man dann erst mal verdauen irgendwie.
Das war w das war tatsächlich Schock. Ja, ähm, z z so, mm, ja.
Mhm. Ich überlege gerade. Ich glaube aber so manchmal habe ich das Gefühl auf so Inselkulturen also, ich bin relativ viel auf Inseln, dass die Leute da allgemein so 'n bisschen entspannter sind als so auf dem Festland, egal ob jetzt so Italien, Spanien oder so. Das fand ich immer sehr angenehm an der, äh, Kultur dort. Und es wurde mir auch gesagt, dass das noch mal anders ist als dort zum Festland. Da dachte ich so: „Oh, wie entspannt eigentlich.“
Hm. Okay. Ah, okay. Mhm. Mm, ja, bist du viel auf Reisen oder wenn nicht
Ähm, also wo i in in letzter Zeit, sch
oder versuchst du zu reisen, wenn's geht wenn's geht. <laughs>
ja in letzter Zeit schon relativ oft, muss ich sagen, oder vielleicht auch nicht so oft, aber wenn dann immer auf an so entspannteren Orten irgendwie. Also, jetzt nicht so komplett wahrscheinlich ist es noch mal was anderes, wenn man, äh, so nach, boah
Okay. Äh.
äh, Indien fährt oder so, ne? Ja, da war ich jetzt nicht gewesen. Ich war eher so kontinental auf so netten Inselregionen
Ja, nicht so voller Menschen, oder? So, ah, okay, ah, okay. Ähm. Okay, ah, cool.
und dann auch immer nur so lang, dass ich jetzt, also, nicht so 'n kompletten dass ich nicht komplett genervt war, weil ich halt dann immer nur so 4, 6 Wochen oder so oder weniger da war und nur so die guten Seiten erst mal mitgenommen habe, würde ich sagen wahrscheinlich, ähm, ja.
Ah. Mhm, mhm, okay. Mhm. Ja, ist ja wichtig. <giggles> So, genau, gut gut gemacht. <giggles> So soll es ja sein, <laughs> ja ganz genau, genau. Wollte es gerade sagen, nur die besten Stücke rausgeholt und gut ist. <giggles> Und nur so das Negative könnt ihr behalten. <giggles> Ich gehe wieder, tschau. <giggles>
Ja, ganz schlau eigentlich, oder? Ja. Ja, so die netten Leute in den Cafés und Ja, so genau. Da muss man sich dann nicht über wie wenn man da wirklich wohnt oder auch 'n Haus hat und dann denkt: „Oh, warum läuft das hier jetzt vielleicht so, ne?“